È vero, è vero. Cose cose che cioè sì ed ed entri per una cosa e esci con altri con altri prodotti che, quindi, devi trasportare. Senti un po' e come c mhmm Secondo me s secondo te, anzi, perché c tipo i tipo i governi potrebbero fare qualcosa? Per esempio proprio bandire, magari sai dare proprio di okay de non si usa più proprio come come in un decreto legge, no? Per evitare s secondo me sare secondo te sarebbe una una soluzione, ehm, che potrebbe essere fattibile?
Allora, bandire proprio, ehm, non penso. Anche perché, comunque, penso che ci sia un guadagno pure dietro, no? Però almeno ridurre, oppure produrre cose più ecosostenibili, no, quindi oppure anche il semplice, no, uhm come riciclare le cose
Certo.
perché poi vedi a ecco, appunto, anche persone che buttano tutto nella stessa spazzatura perché: "Vabbè, tanto sempre là vanno a finire", no?
Eh sì. Uh nella discarica certo, beh ma comunque non hanno tutti i torti eh, perché sai ti ti ti chi ti impongono, no, ehm quasi di che devi fare uno studio, perché poi
Mh-mh.